Não, nunca tentei.
É, tipo, 10 aí saiu do computador, bota lá no seu alarme, 10 ou 15 minutos. Enfim, quanto você definir e achar que é necessário. E aí, quando bater você volta, porque aí é um lembrete também, porque às vezes é isso, né. Você entra no modo ali "fazer coisas", se esquece, e e quando vai ver se passaram 2 horas. Não, exagero assim, eh, mas pode acontecer mesmo.
Uhum. É. Exato aí E aí já é outra correria, né, porque passaram 2 horas, como eu te relatei né, que no mínimo até às 14:30h, 15h eu estou no trabalho, né. Se se passaram 2 horas, tipo 17:00, seis da tarde, eu já estou naquela loucura, né, e pode ser que também isso me acelere muito, porque aí eu entro naquele pique de: "Gente, eu ainda não limpei casa, eu não fiz a janta, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo." E aí quando eu vou dormir eu estou ainda super acelerada.
É. É. Te atrasou tudo, é. É. Olha o tanto de coisa, é. É. Estresse, aham. Aí você não consegue baixar, então eu acho que é importante isso, você fazer as pausas necessárias, eh, em tempos assim sei lá, uns eh, de 1 em 1 hora, de repente, de 2 em 2 horas, avalia também para ver o que que é melhor para você, o que que funciona, né, porque também não adianta você criar pausa e você ficar distraída. Mas, eh, ver assim o que que funciona nessas pausas coloca alarmes
É. Aham. O que funciona. Uhum. Exato.
e e organizar, assim, o que que é prioridade, né, prioridade geralmente é você fazer dinheiro, né. Isso é muito importante. Depois de fazer dinheiro tem o quê? Quanto tempo eu demoro para fazer isso? Quanto tempo eu demoro para fazer aquilo? A minha pausa, eu vou fazer alguma coisa? Não, na sua pausa é a sua pausa, você não vai adiantar nada entendeu?
Uhum. Exato. <laughs> Aham. É, essa é a dificuldade, né, porque as pessoas um pouquinho hiperativa têm aquela dificuldade de fazer nada, ou literalmente faz nada o dia todo
É.